Com certeza, isso com certeza, né. As escolas particulares é, felizmente ou infelizmente num eh, já já estão muito mais pra frente. Até uma questão também n no pelo menos quando eu era criança, ia pra escola com aquela mochila pesada nas costas, milhares de livros, e agora pode ir com um dispositivo pequeno que não de não deve pesar 300 gramas, e e as crianças não precisam carregar aquilo, então assim, tem muitas coisas que podem ser benéficas né, não só pela parte ali de ter mais acesso, mas também de carregar mais peso, esse tipo de coisa.
Uhum. Sim. Pois é. Sim sim. É não, eu eu estou de acordo que se tivesse uma votação pra ser substituída, ah, os meios de ensino analógicos por meios de ensino tecnológicos obviamente que que a tecnologia tem que ser respeitada, sabe, eh, existe todo um saudosismo e etcetera, mas é uma questão prática de você não forçar o aluno, por exemplo, a ir com mochila tão grande, e talvez pode ficar até mais didático, ao invés do professor somente falar, ele ele consegue falar e a imagem já ser ilustrada atrás dele, sabe. Então eu acho que
Aham. Poxa, também muito
isso, isso são implementações que eu já vi em outros países com, que trabalham com inteligência artificial, eles traduzem a voz em imagem, sabe? E aí o professor ele é muito louco, cara é os japoneses pra variar, né.
Caramba. Aham. Ah, sempre eles, né. <giggles> Aquela para não tem aquele meme: malditos japoneses! <laughs> Então se do um, se fosse um estava bom.
E sempre, eles estão sempre <giggles> Eles estão sempre um passo à frente, cara, é impressionante. É, verdade estou sendo meio modesto talvez, mas
Uhum. Poxa, isso é muitos passos já na na frente. Mas eu acho que eles trazem coisas que são úteis, eles trazem tendências, né. Principalmente na parte da tecnologia. E é isso que ia até a ver com você, mas aí você já acabou até me falando, né. O que que você achava que seria assim o futuro, eh, o que tipos de tecnologia. Você mencionou ali o Kindle, mas você também agora já falou, né, de inteligência artificial, realidade virtual de repente, plataformas adap adaptativas, né. O que que você acha que que é o que é uma do que a gente tem, vai ter no futuro mais próximo assim, do entre nos próximos 2 e 5 anos? Que que você acha que já vai ser uma realidade?
Uhum. Uhum. Sim, sim. Então, eu acho que já é uma realidade hoje, ah, como que as IAs, elas influenciam, como que as inteligências artificiais elas influenciam no no ensino das pessoas. Eu acho que as escolas, eh, elas estão co começando com a implementação de do ensino híbrido
Hum.
que o aluno ele aprende tanto em casa quanto na escola, eh